Han, mon Dieu! OK.
Donc voilà les gens, heu, font 3 ans d'études, travaillent pendant 2 ans avant de réaliser qu'en fait les conditions sont intenables et que ça c'est plus possible et en
Et pour toi ça s'est passé comme ça, ou? Tu as
Ouais, un petit peu, en fait, heu, donc ce qui s'est passé c'est que, heu, je travaillais donc dans dans mon service et comme dans tous les services et ben, on avait beaucoup de de problèmes. Notamment on avait des des problèmes de, heu de, heu d'effectifs et heu, et donc en fait et ben, on ne les équipes étaient pas complètes et heu, donc pour combler des équipes, on avait, heu, nos cadres qui nous invitaient à faire des heures supplémentaires.
Ouais. D'accord. Mmh mh.
Le problème c'est que ces heures supplémentaires, bah, elles étaient soit, pas rendues, soit, pas payées, <chuckles> mais ça on le savait qu'à la fin.
D'accord, donc ils vous invitaient, ça veut dire qu'ils vous l'imposaient pas? Ou ou
Alors, heu, ils nous l'imposaient jamais, mais ils utilisaient nos sentiments, pour, heu, un peu manipuler, heu, les soignants et pour nous faire revenir. C'est-à-dire que, heu, par exemple, ils me disaient: «Bah, non mais heu, si tu reviens pas on fait comment? Tes collègues ils vont être, heu, 3 de moins et heu, le service il est plein. Comment on va faire pour soigner des gens? Quand on va devoir fermer des lits, on va plus pouvoir soigner les gens et cetera», donc en fait, ils utilisent parfois l'empathie de leurs soignants, bah, pour les utiliser.
D'accord. D'accord, donc c'est une prise en otage, heu ouais, je comprends. Mmh mh. D'accord, c'est u u une prise d'otage, heu heu, émotionnelle, quoi, finalement. D'accord.
Mais en fait, heu Ouais. Exactement, en quelque sorte et heu et en fait, bah au au début on accepte, on fait, on veut aider, on est motivés, on on veut se démarquer aussi dans c'est-à-dire que, bah, quand on accepte, heu, de faire plus, on espère avoir aussi une certaine reconnaissance de la part, heu, de ses collègues, de son supérieur, des médecins et cetera.
Oui. Bien sûr.
Et heu et du coup, bah, parfois on accepte on accepte on accepte et en fait on on on se rend pas compte qu'on se grignote, en fait, qu'on on s'épuise, on on s'use et heu
Ouais, je comprends. Est-ce qu'on peut parler de de burn-out déjà ou c'est c'est pas loin?
Alors je sais pas si c'était un un un burn-out parce que j'en j'en suis pas arrivé à un point où, heu, je je j'arrivais plus à me lever pour aller au au travail, parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui ouais, en je je sentais qu'il y avait cette usure qui arrivait, je sentais qu'il fallait que je fasse attention à moi
D'accord, tu avais encore quelques neurotransmetteurs, ouais, OK. Oui.
mais, en même temps, beh, j'étais un petit peu piégé, heu, dans ce service, parce qu'en fait, on avait tellement besoin de moi, que je me rendais pas disponible ailleurs ou que je cherchais pas ailleurs ou quoi que ce soit.
Je comprends.